Halo.
Iya halo Kak, selamat sore di sini.
Selamat siang Mbak dari sini. Apa kabar?
Iya. Sehat Kak di sini hujan. <laughs> Heeh, iya. Adem jadinya. <laughs> Lumayan. Heeh.
Oh oke hujan ya? Waduh. Mhm. Adem ya, iya iya iya disini juga adem tapi ada matahari Mbak.
Oke. Oh, menarik sekali itu. <laughs> Oke. Eee, mumpung suasananya adem mungkin kita bisa bernostalgia tentang musik kali ya Kak ya?
Iya. Mhm. Oke. Wah boleh nih kayaknya seru ya ngobrolin nostalgia sama musik ya Mbak ya karena kadang-kadang musik bisa membawa kita ke masa lalu gitu ya atau kenangan ya, mmm.
Iya. Mhm. Iya. Betul Kak. Eee, kalau boleh tahu, eee, lagu atau jenis musik apa yang biasanya membawa Kakak ke kenangan tertentu Kak?
Oke. Mmm, banyak Mbak jadi aku anak iya aku anak 90-an kebetulan jadi pada saat itu tuh lagi banyak banget boyband kalo Mbak tau ya kayak, eee, banyak grup musik tuh yang berkelompok gitu ya.
Oh banyak. Oke. Mhm. Mhm. Mhm.
Seperti misalkan siapa sih yang terkenal pada zamannya itu, eee, Backstreet Boys terus Boyzone.
Oh, iya.
Ada lagi Hanson pernah denger gak Mbak? Atau aku terlalu tua di kayaknya?
<laughs> Hanson pernah denger sih, Kak. Itu dulu terkenal yang lagunya MMMBop itu ya?
Oke. Oh betul. betul betul ter iya jadi, eee, waktu itu apa ya, yang lagi bergaung itu musik pop kebetulan ya. Jadi ketika mendengarkan musik-musik kayak itu di zaman ini seperti misalkan kayak Britney Spears itu kan juga, eee, ar apa, musisi tahun 90-an juga ya. Itu tuh aku langsung terbawa kekenangan, eee, jaman ABG gitu ya, jaman remaja pada zamannya karena jaman itu juga jaman MTV ya. Mbak juga tau nggak MTV? Kayaknya m juga aku terlalu tua sih untuk menjelaskan. MTV waktu itu, mhm, gitu. Jadi langsung aja waktu itu kebawa ya, eee, kenangan-kenangan misalkan bersama temen. Eee, jalan-jalan di mall gitu lagunya itu mengingatkanku pada masa itu sih
Iya. Mhm. Mhm. Iya. Mmm, mhm. Mhm. <laughs> In MTV. Mhm. Mhm.

Iya, hanya sebatas kenangan saja ya, Kak, jadi nggak terhanyut, eee, dal secara dalam gitu. Jadi kalau lagunya udah selesai ya udah balik lagi ke realitas saat ini gitu. <laughs> Heeh. Iya gak perlu. Heeh, toh waktu gak bisa diulang juga. <laughs>
Mmm. Iya. Hmm. Iya. Oke, iya iya iya. Jadi gak perlu baper ya, Mbak, ya kalau misalkan mmm. Apa. Iya setuju, Mbak, harus kita, eee, lihat ke depan ya. Heeh. Oke, aku terima kasih nih, obrolannya.
Mhm, betul, Kak. Heeh, oke, Kak, terima kasih untuk obrolannya, menarik banget hari ini. <chuckles>
Iya, seru ya, Mbak, ya
Iya seru, iya se